Ah, sa akin naman, bumili ako ng ano, ng ah, anong tawag dun, Treadmill? Kasi tinatamad na akong ah, lumabas ng bahay. Kaya 'pag medyo nai-istress ako, ang ginagawa ko minsan, ah, nakikinig ako ng podcast, tapos tumatakbo ako. Para makalimutan 'yung ano, 'yung mga problema, 'yung mga sitwasyon na nakakainis. Oo. 'Yun na lang 'yung ginagawa ko minsan pero hindi naman siya palagi, siguro mga dalawang beses sa isang linggo ok ah, nakatulong naman siya talaga, oo. Ikaw ba may mga ganong ka bang klase ng ehersisyo para mabawasan 'yung stress kahit papaano?
Mhm. Oo. Mm, ah. Oo, sabagay. <laughs> Mhm. Para mabawasan 'yung stress ko, nag-aano ako eh, nag-i-stretching lang kasi talaga ako, eh. Uhm, siguro ang pinaka-exercise ko na para din sa stress ko, 'yan 'pag mga sports. Although, di naman ako may parang play play lang ba ng mga sports, ganyan.
Hmm, okey. Iyon, ayos. Mm. Okey na din 'yun. Basta nakakagalaw, di ba? Oo, 'tsaka masaya din ng sport, oo.
Nakaka gus nakakagalaw lang ako, oo. 'Tsaka kasi kung hangga't maaari nga lang din hindi ako 'yun talaga masyadong magpapagod, eh, kung magpapagod man ako, 'yung li super light lang. Kasi 'pag once na ma nangyayari na kasi sa akin 'to, eh, parang ng nag-strenuous activity ako, bigla akong na-palpitate.
Mm. Oo. Tama tama. Ah, oo nga delikado nga, 'no, kaya talaga dapat binabantayan mo. Oo, oo. 'Yung light lang talaga. Mm. Kaya tama nga 'yung inano mo stretching lalo na 'yung, ah, yoga, nakasubok na ako ng isang session 'nun, eh. 'Yung yoga talaga. Medyo masakit lang sa simula pero 'pag ah, na-master mo, ayos 'yon sa 'yo. Kasi ano lang talaga 'yan, hindi hindi bibilis ang tibok ng puso mo dun, pero gaganda 'yung ano ng katawan. Mm.
Ah, delikado kasi 'yun, oo. Bi binabantayan ko 'yun talaga 'yung sarili ko ba. Oo. Hmm, sabi Ayos. Iyon nga eh. 'Yung mag-isa ano, stretch, ayun. Pero maraming salamat 'no, ang ganda ng napag-usapan talaga natin, dami kong natutunan. Ayun.
<chuckles> Oo. Pwede, pwede. Oo, okey. Okey. 'Yan, maraming salamat din, paalam.
Salamat din, paalam po.